Ờ.
Ừm, câu hỏi đó khó đó. <chuckles> Khi mà mình tui tui cảm thấy là khi mà tui dùng nhiều thời gian quá để tui đầu tư vào tài chính đi, thì, a, có thể tôi sẽ bỏ bê nhiều về cái tình trạng bản thân của mình như là cái
<laughs> Ừm. Sao bạn? Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi nha. Ừm.
cái nhan sắc của mình đi xuống chẳng hạn. <chuckles> Sức khỏe thì chắc chắn dứt chắc chắn sức khoẻ sẽ đi xuống, nếu mà dùng nhiều thời gian quá cho công việc và tiền bạc đi, và sẽ thức khuya.
<laughs> Ây da! Sức khỏe thì sao bạn? Sức khỏe cũng quan trọng lắm nha, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm.